Mình hiểu cái ừm, mình hiểu cái trạng thái mà bạn đang có. Thực ra thì đấy nó là một cái nỗi buồn mà ai cũng có thôi bạn ơi. Đôi khi thì mình sẽ hơi b có cái cảm giác là, ờ, so sánh mình với người khác một chút và cũng hơi có cái định nghĩa là thua cuộc của bản thân. Thực ra thì đấy là một cái phản ứng rất là tự nhiên của bộ não khi mà thấy được người khác là chạy nhanh hơn, chứ không phải là một cái bằng chứng rằng là bạn đang đi sai đường đâu. Mình hiểu là bây giờ thì bạn đang rất là bối rối nhưng mà, ừm, bạn không làm gì sai cả, đúng không? Mình hoàn toàn có thể có cái s cách thay đổi tư duy để mà có thể cải thiện được cái trường hợp này. Trước khi mà đưa ra cho bạn lời khuyên á thì mình có một vài câu hỏi để mà đặt ra cho bạn nha. Ừm, bạn cho mình hỏi nhá, là khi mà bạn so sánh á, bản thân bạn với lại cái người bạn của mình đó kìa, thì bạn thấy cái điều gì là cái cảm xúc mãnh liệt nhất? Bạn thấy buồn hả? Hay là thấy ghen, thấy vô vọng hay là thấy bối rối?
Ờ. Ừm, nếu mà nói về cái cảm xúc mãnh liệt nhất hả? Chắc là mình cảm thấy tự ti, ờ, mình thấy tự ti nhiều. Kiểu như ti chính bản thân mình mà mình còn tự ti về cái hoàn cảnh xuất thân của mình nữa đó bạn, kiểu, mình tự à, sao ba mẹ của mình không có lược làm lớn như ba mẹ của người ta nè, rồi là của mình không có được nhiều điều kiện như người ta, đó, kiểu, nên mình cũng tự ti về chính bản thân của mình, kiểu như, mình thấy, ờ, cũng đâu đó là có cái xuất phát điểm là, kiểu như, học cấp 3 cùng nhau, đó là chỉ vậy thôi. Đó, cái xong mình thì giờ gắng nhiều nhiều sao á thì hổng biết là có bao giờ mình đạt được những cái thành quả như là những đứa bạn của mình đạt được hay không. Đó, cái xong còn nghi ngờ về chính bản thân mình bạn, mình nghi ngờ của mình nè, và cũng như mình nghi ngờ về cái giá trị bản thân của mình á. Tại vì giờ mình cũng hông biết là mình đang làm gì nữa mà cái xong mình cứ suy nghĩ về là ước gì mình có cuộc sống của tụi nó thì có khi nha cuộc sống của mình nó lại vui hơn, đó, vậy đó bạn.
Ừm, ờ, tự ti ha, ừm. Ừm. Ưm, ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Thực ra thì đối với những người trẻ, ờ, những cái suy nghĩ như vậy rất là khó tránh. Đúng là mỗi người thì có một cái cuộc đua khác nhau và cái việc mà bạn thấy người khác về đích trước mình ấy thì bạn cảm thấy hơi bị hụt hẫng một chút và sinh ra cái th cái tâm lý tự ti, rồi cũng như là, ờm, hơi bị nghi ngờ về khả năng của bản thân đề cũng hoàn toàn hợp lý thôi bạn ơi. Ờ, nhưng mà mình vẫn nhắc lại một điều đó là bạn đang không làm gì sai cả. Và trong cái cuộc đời này thì mỗi người sẽ có một cái cuộc đua riêng chứ không phải là ai cũng cùng một cái xuất phát điểm đâu nè. Ừm, thế thì bạn cho mình hỏi thêm nhá, với, cái tính cách đấy với cái cái cái suy nghĩ đấy của bạn á, thì bạn đã có thấy là nó có ảnh hưởng gì đến những cái hành động hàng ngày của bạn không? Ví dụ như là nó có ảnh hưởng đến những cái động lực hay là giấc ngủ hay là những mối quan hệ của bạn xung quanh bạn không?